Hı hı. Eee, çok güzel. Bu, şu anki yaşadığın ülke olabilir, eee, memlekette yaşarken olabilir. Böyle, bağ kurmakta zorlandığın, bir türlü, eee, kurduk, eee, önlerine, <chuckles> eee, koydukları duvarı geçemediğin kişiler de oldu mu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, geçmişte, iş hayatında oldu aslında daha çok.
Anlıyorum. Neden olabilir? Neden insanlar böyle davranabilir?
Eee Neden olabilir? Bence insanlar, eee, kendi pozisyonları ile ilgili olarak, eğer bu pozisyonuna, e, zarar vereceğini düşündüğü bir kişi, eee, olduğunu düşünürse iş hayatında, hani, onunla gözükmek istemiyorum gibi, eee, şeyler, maalesef düşünen kişiler var. Hâlâ var, günümüzde de var. Biraz da, bu nedenlerle diyelim, daha, eee, sınıfsal ayrım olarak düşünerek ı uzak, ııı, durabilir. Hani, şu kişiyle sam bir, işte, garsonla samimi olmayayım, eee, şu pozisyondaki biriyle diyalog kurmayayım, diye bundan kaç kaçtıklarında, blok koyabiliyorlar bence.
Hımm. Evet. Olabilir. Hı hı. Anlıyorum. Bazı insanlar "Benim anlaşamayacağım kimse yoktur ki." der mesela. <chuckles> Eee, tabii, ö
Hı hı. Evet. Ben, biraz öyle düşünüyorum, iletişimde bu daha önemli, hani, çok kısa konuşursun, bir cümle edersin, samimi olmana gerek yok ama hani konuşmak, herkesle konuşabilmek gerekiyor, yani tamamen blog örmek bence, eee, şey, birazcık böyle, daha yabani bir özellik gibi geliyor bana. <chuckles>
He he. Anlıyorum. Eee, s çok kısa bir şey soracağım. Böyle, hani, eee, dili çok iyi konuşamasan da böyle yakınlaştığın, eee, çok güzel bir bağ kurduğun, eee, arkadaşın ya da komşun, bir iş arkadaşın falan, oldu mu?
Tabii Hı hı. Hı hı. Eee, İspanyol.
Evet.
Oldu aslında. Eee, burada gittiğim bir kafede, işte bana laf atan bir, eee, grup vardı. Bura mahal o da çok güzelmiş, çok güzel başladı. İlerledi, işte kahve, kahvaltı birçok şeyle buluşmaya başladık. Eee, sadece son dönemde, biraz uzaklaştık, sanıyorum çok yoğun, hani, çok göremez olduk, ama öyle bir şey, arkadaşlık olmuş oldu aslında.
Hı hı. Laf atmaları da çok ilginç yani. <chuckles> Evet. Ne güzel. Olabilir, insanlık hâli. Hı hı. Yani, aslında yaşadığın ülkeye, konus eee, da da şanslısın. İnsanlar, birbirine laf atıp muhabbete başlayabiliyorlar anladığım kadarıyla. O da, senin, hani, insanlarla bağ kurmanda, biraz, bir adım ileri atmana eee, olanak sağlıyor. Seni seni çok keyifle dinledim. Çok teşekkür ederim sohbetin için.
Kesinlikle. Evet, evet, evet. I hı. Çok doğru. Gerçekten öyle. <chuckles> Ben de çok teşekkür ederim, eee, bunları anlatmak, hani, güzel geldi, ilişkilerle ilgili konuşmak, bana da iyi geldi. Ben de çok teşekkür ediyorum.

Olabilir, şo çok güzel. Peki Türk arkadaşlarınla, yani yabancı Türk, fark etmez. Böyle yeni, eee, dostluk kurduğun arkadaşlarınla bağını güçlü tutmak için buna devam etmek için, eee, neler yaparsın? Tabii, bu karşı tarafın sana ne kadar sıcak davrandığına da bağlı.
Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii tabii. O az evvel söylediğim hani yakın birebir görüşmek isterim dediğim, eee, konu burada geçerli. İlk intiba çok önemli. Sonrasında telefonunu aldıysam işte, eee, ilk tanışmadan sonra bir, mutlaka mesaj atarım ya da işte arkadaş ortamında, mahallede tanıştığım biriyse de, eee, aslında, ben, eee, karşı tarafın ajandasını takip etmeye çalışıyorum kendimce. İşte sohbetlerde, bir şey sorduğumda, işte, şuraya gideceğim, eee, ya da doktora gideceğim hani gibi bir şey belki bir detay. Bunları biraz böyle not alıp aklımda en azından tutmaya çalışırım. Hani, o ne oldu? Evet, aynen öyle.
Hı hı. Hı hı. Ne güzel. Hı hı. A, ilginç. Evet. Hı hı. Evet. Onunla ilgilendiğini mi hissettiriyorsun? Mesela "Doktorun nasıldı?" diye sorar mısın ya da işte "Ge eee seyahatiniz nasıldı, eğlendiniz mi, güzel gezdiniz mi?" diye sorar mısın?
Hı hı, sorarım. Tabii ki. Kesinlikle sorarım ya da sınavı mı var, mesela, söyledi, "A sınavın nasıl geçti?" derim. Bir şekilde, eee, bu bu tip şeylerle karşı tarafı düşündüğümü hissettirmeye çalışırım açıkçası.
Hı hı. Evet. Çok güzel. Evet ne kadar güzel değil mi? Yani o o kişiliği s ııı, o kişiye, eee, aklında olduğunu hissettirmek, belli etmek bu arada, işte, hani, ııı, "Bak ben seni düşündüm." ifadeni <chuckles> bir şekilde ifade etmek bunu çok güzel. Eee, o kişi de belki, hani, bilmediği bir davranıştır. Senden örnek alarak, sana karşı, işte, o da sana hâl hatır sorabilir. E
Hı hı. Evet, çok önemli. <chuckles> Hı hı. Evet gerçekten de, eee, bir şey daha anlatmak istiyorum. Yeni tanıştığım bir Türk arkadaşımla, eee, apartmanda aynı sitede oturan bir Türk'le tanıştım sonrasında.
Hı hı. Ne kadar şanslısın. <chuckles> Çok güzel.
Evet, gerçekten ve trende tanıştık. Ben laf attım her zamanki proaktifliğimle. A, işte tren ilerlerken böyle bir bina vardı. "Nerede oturuyorsun? Bu binada oturuyorum, bu sitede. A, ben de o sitede oturuyorum." diye. <chuckles> İkimiz de aynı, evet sitede olduğu ortaya çıktı. Sonrasında, eee, acilen Türkiye'ye gitmesi gerekti. Eee bir üç 3-4 sonra dışarıda 3 dö 3-4 kere buluşmuştuk.
Ya! A! Hı hı. Evet. Çok güzel. <chuckles> Tesadüfe bak. Hı hı. Hıı. O an ne hissettin? Tam arkadaş buldum gitti, dedin mi?
Yo, kısa süreli bir seyahatti. Babaannesinin rahatsızlığı için gitmişti. Ben hemen şey yaptım, işte, eee, o gün köfte patates yapacaktım. Biraz daha fazla yapıp hemen, eee, oğlu ve eşine işte, eee, eşim yemek, eşimin yemek götürmesini istedim falan. O kadar şaşırdı ki, "Ya işte ben işte uzak uzlaşınca, eee, işte memlekete gidince, arkamdan baksana işte eşimi çocuğumu düşünenler de varmış, bu beni ne kadar mutlu etti." tahmin ettiğimin çok çok ötesinde mutlu oldu.
Evet. Anladım. Çok güzel. <chuckles> Harika.